Göç yemekleri yeni kimlikler yaratır mı sence?
Aslına bakarsan, eee, bence yaratır. Çünkü, eee, sanki böyle 2 kültürün birleştiği noktalar gibi olmuş oluyor benim açımdan.
Hı hı. Evet, aslında şey demeye getiriyorsun bir yandan da, hani, 2 farklı kültür bir yerde, eee, mi kesişiyorlar ve bunlar aras arasında bir etkileşim, eee, ortaya çıkıyor, eee, ve bu yemekler de öyle veya böyle diyorsun, bu yeni kimliklerin oluşumunda etkili. Eee, mesela bununla alakalı, eee, değinmek istediğin, mesela bir aklına gelen bir olay ya da bir tecrüben var mı?
Evet. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Aslına bakarsan, böyle, çocukluğuma bir gittim sen söyleyince. Eee, bizim mahallemizde Arap aileler vardı ve, eee, mesela benim annem makarnayı hazırlayıp üstüne, eee, içine patet eee, patates ne ya, peynir koyduğunda veya salçayla koyduğunda biz makarnayı öyle yiyorduk. Yalnız bu Arap ailenin Arap makarnası dedikleri bir tarifleri vardı. Eee <chuckles> Aynen, maydanoz koyuyorlar, et koyuyorlar, böyle, karışık, böyle, karman çorman bir makarna. Bu arada, şimdi fark ettim de biz ona Arap makarnası diyorduk. Mutlaka onların ayrı bir adı vardır. Mesela o yemeği, eee, Türkiye'de bizim olduğumuz bölgeye getirmişti bu aile ve gerçekten de çok aşırı lezzetli bir yemekti.
Hı hı. Hı hı, çok güzel. Hı hı. Anladım. A, çok ilginç. Hı hı. Hıı, <chuckles> anladım. Hı hı. A! Yani, aslında, o karman çorman dediğin makarna, e, sizin açınızdan da lezzetli bir yemeği olarak çalıyordu. Çok güzel.
Evet. Çok, çok. Hı hı. Eee, ist çocukluk. Hı hı.
Eee, bu ilerleyen süreçte mesela neler gözlemledin başka, özellikle bu, eee, göçün sonrasında gelen bu yemekler ve aranızda olan etkileşimle alakalı olarak?
Hı hı. Aslında, eee, b yani, bu aileyle ilgili etkileşimimiz bununla sınırlıydı ama bir arada soğan dolmasını mesela bizim mutfağımıza yine bu aile sokmuştu. Soğan dolması, Arap topraklarında yapılan, Antep'te, Güney Doğu bölgesinde Türkiye'nin çok ünlü olan, ııı, ama aslında Arap dünyasından gelmiş olan bir yemektir, ııı, soğan dolması ve bunu da mesela bizim hanemize, ııı, bu komşularımız tarafından gelmişti.
Hı hı. Hımm. Evet. Evet, aslında. Hı hı. Anladım, çok güzel. Aslında dediğin gibi soğan dolması, eee, Türkiye'nin de belli yerlerinde, eee, deneniyor, eee, yapılıyor daha doğrusu. Eee, mutlaka yıllar içerisinde, aslında güneydeki komşularıyla bir alışveriş, bir etkileşim, bir kültür değişimi mutlaka yaşanmıştır dediğin gibi.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet, evet. Hatta, ııı, üniversiteye gittiğimde fark ettim ki batıdaki birçok kişi soğandan dolma yapılacağını bilemiyorlardı. Eee, hani herhâlde sınır, ııı, hani yemek ancak oraya kadar gidebilmiş diyeyim. <giggles>
Hı hı, anladım. <chuckles> Belki de dediğin gibi, eee, sonuçta bu, ııı, göçün de bir sona erdiği bir yer var. Eee, gayet gayet güzel bir örnekti. Daha Bu mesela çok az, oldukça aslında kültürel bir örnekti. Eee, gözlemlediğin ya da, ııı, öğrendiğin, daha böyle uluslararası bir, eee, nasıl desem, eee, göç yemeği ya da atıyorum bir hikâyesi de var mı?
Evet, evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Aaa, şöyle yakın çevreden başlıy ııı, verebileceğim çok güzel örnekler var. Mesela, eee, ben, emm, böyle, çok Türkiye'yi seven, Türk kültürünü, yemeklerini seven ve onları bir başkasına kaptırmak istemeyen, hani, böyle yer adları, patent konusunda çok hassas bir insanımdır.
Tabii. Hı hı. Hımm, anladım. Anladım, evet.
Eee, bu konu gerçekten benim ince çizgimdir ve, eee, birkaç defa şu kavramı duymuştum Alman döneri. <tsk> Sinirimi bozan bir kavramdı. Çünkü, hani, döner, Türk döneridir yani Alman döneri diye bir şey yok. Türkiye'den Almanya'ya gitmiş dönerdir en fazla şeklinde böyle ifade ediyordum. Iıı, sonra Almanya'ya gittim, döner yedim, e ve bu yemeğin Almanların damak tadına uygun yapıldığını fark ettim. Türkiye'deki dönerden çok daha farklı olduğunu fark ettim. Gayet de lezzetliydi. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Eee, gerçekten de dediğin gibi, eee, belki de, ııı, aslında bir, ııı, Türk gurbetçinin, eee, daha Almanya'ya yerleşmesi sonrasında, eee, ortaya çıkardığı bir, eee, kavramdı, ama dediğin gibi, konsept biraz daha farklıydı. Gerçekten Alman döneri, eee, içindeki farklı soslarıyla aslında, eee, dönerek, belki de dediğin gibi, Almanların damak tadına uygun bir, eee, lezzet aslında katması açısından, eee, farklılaştırılmıştı ama hâlâ dediğin gibi, eee, oc ora oralarda seviliyor. Hatta şu an, eee, Türkiye'de de Alman dönerini satılmaya başlandı, böyle, bazı yerlerde, haberlerde vs. E, çünkü, dediğin gibi artık bu, eee, globalleşmeyle beraber, farklı kültürler, bu yemekleri, eee, farklı coğrafyalar arasında taşıyorlar. Sen peki bu Alman döneri sonrasında, eee, beğendiğinden bahsettin. Eee, ne gibi, mesela, eee, bir şeyin değişti mi, bununla alakalı bir yaklaşımın değişti mi?
Evet, evet. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle öyle. <chuckles> Evet. E, kesinlikle öyle. Hı hı. İii, yani, ben yine bu dönerin Türk döneri olduğunu düşünüyorum. Hatta, böyle, Lübnan'da falan shawarma adı altında da ifade ediliyormuş. O da çevirmeden geliyor. Şey kafasındayım, "Hayır canım, o Türk döneri, o shawarma değil, çevirme." Hintliler de shawarma olarak ifade ediyor. "Hayır, o çevirme, o döner buradan geliyor." diye her defasında sabırla oturup ilgili olan birisi varsa karşımda mutlaka anlatırım. Bir yandan da, eee, şeyi hatırlıyorum mesela, eee, Almanya ve Türkiye'nin ilişkileri, böyle, çok, eee, iyi değilken politik anlamda, aaa, Almanya'daki bir siyasi liderin, belki milletvekili falandır tam da bilmiyorum ama, Türkiye'ye gelirken döner hediye getirdiğini de hatırlıyorum. Bence güzel bir jest de aynı zamanda.
Hı hı. Evet. Evet, gerçekten öyle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı, anladım. <chuckles> Anladım. Ö eee, bunun, eee, aslında bir jest olduğunu düşünüyorsun. Belki, eee, kinayeli bir yaklaşım da olabilir. Hiç öyle düşünmedin mi?
Evet, iyi niyetliyim ya gerçekten. Umarım değildir. Öyleyse de ben saftiriğim bu konuları anlamakta. Jest olarak bakmak istiyorum.
Hımm. Öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. Aslında dediğin gibi, eee, farklı kültürlerde, ııı, yemekler kendi isimleriyle adlandırılabiliyor. Verdiğin örneklere ek olarak mesela Yunanlıların da, eee, döner için gyros tabiri, eee, kullanıyorlar. O da aslında, eee, dediğin gibi, eee, çevirmek gibi bir kelimeden sanırım, eee, türetilmiş. Eee, dolayısıyla aslında konsept olarak gerçekten, eee, birbirine benziyorlar. Eee, hem, eee, shawarma hem döner, eee, hem de atıyorum, aaa, adlandırılması. Gerçekten bu kültürler arası bir, eee, taşınma aslında bir baktığın zaman. Kulağa gerçekten ilginç geliyor.
<chuckles> Hı hı. Ya. Hı hı. Evet, evet. Aynı ya. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle öyle. Eee, tabii, bunun dışında ben şeye çok meraklıyım dedim ya. Türk mutfağı, Türk yemeklerine çok meraklıyımdır ama, böyle, Türk mutfağı, Türk kültürü deyince sadece Anadolu Türkleri, Avrupa Türkleri gibi de düşünmemek lazım. Böyle, ta, Çin'den uzanan Orta Asya'dan gelen Türk kültürü mutfağını da çok severim, yani. Hı hı.
Hımm. Evet. Hımm. A! Anladım. Eee, mesela, Kırgız, Özbek mutfağı gibi bunlardan bahsediyorsun sanırım.
Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle öyle. Hani, o art Orta Asya'nın arazisinde insanların etle beslenmesi, hayvancılık yapması, aynı zamanda göçebe olmasının verdiği beslenme rutinleri benim çok dikkatimi çeker.
Çok güzel. Evet, gerçekten öyle. Hı hı. Evet, aslında dediğin gibi, eee, her coğrafya aslında, eee, kendi yemek kültürünün üzerinde etkisi olan da bir şey. Dediğin gibi, bu o bozkır coğrafyasında da hayvancılık gerçekten, ııı, kaçınılmazdı. E, dolayısıyla, eee, bu da yaşayan insanların kültür üzerinde gerçekten etkili olmuştur diye düşünüyorum ben de. Eee, çok güzel bir yere değindin.
Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle. <chuckles> Mesela onunla ilgili de şöyle bir bilgim var. Umarım yanlış değildir. Iıı, Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya get göçerken mesela Orta Asya Türkleri hâlâ at eti tüketirken zaten, ııı, hani, eee, Türklerin genelde tercih ettiği din olan İslam'da da haram olarak görünmüyor, mekruh olarak ifade ediliyor. Anadolu Türkleri at tüketmiyor. Mesela bu da göç göçerken unuttuğumuz bir, iii, değer olarak kalmış diye değerlendiriyorum.
Seni dinliyorum. Evet. Evet. Hımm. Alışkanlık mı diyorsun? Hımm, olabilir gerçekten. Eee, dediğin gibi, böyle, ufak, ııı, detaylar tarihin, eee, böyle, sayfalarında belki, eee, notları ra arasında yerini alıyor ama zamanla dediğin gibi kayboluyor. Eee, burada birazcık da dediğin gibi kültürel adaptasyon ve de, eee, değişimler gerçekten etkili olabiliyor, ııı, senin de söylediğin gibi. Eee, bunlara ek olarak, eee, konuyu birazcık aslında tekrardan, eee, senin kendi kişisel hayatına getirmek istiyorum. Mesela evde, böyle, annenlerin, işte, böyle, ya da, böyle, ııı, pazarlarda falan gördüğün, o lokantalarda gördüğün yemeklerin mesela, ııı, acaba, iii, sizin kültürünüzden bir farklı olup olmaması, ııı, senin gözünde, böyle, bir şeyler değiştiriyor mu mesela? Örnek vermek gerekirse, ııı, mesela, ııı, bu sokak yemekleri, restoranlar falan bu menülerinde gerçekten orada yaşanan, ııı, kültürün, ııı, şeylerini barındırıyorlar mı? Ne düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında burada kültür kavramını ele alarak başlayabilirim. Hani, mikro kültür ve makro kültür olarak baktığımda aile içi pişirilen yemekleri ben mikro kültür olarak bu klasa, ııı, bu sınıfa ekleyebilirim ama, ııı, şeyde makro kültür olarak baktığımda restorana gelen restoran, ııı, restoran herkese hitap etmeli ve, eee, hitap ettiği kitleler için, böyle, çok uç tatların olmaması lazım. Hani, çok tuzlu, çok ekşi, çok acı gibi noktalara gitmemesi lazım ki kâr etsin, iş yapsın, ııı, ama şey, yani, bu yemekler de evden çıkıyor sonuçta. Hani, birazcık daha sadeleştirilmiş hâli olarak görüyorum restoran yemeklerini.
Çok güzel bir yere değindin. Hı hı. Çok güzel. Evet. Hı hı, anlıyorum. Hı hı. Evet, çok Hı hı. Anladım. Aslında evet, eee, güzel bir yere değindin çünkü, eee, özellikle, eee, ticaret yapan yerler, dediğin gibi, eee, çok farklı, çok, ııı, eee, özellikle, eee, herkese hitap eden yemekler sunması gerektiği için, dediğin gibi bu, ııı, detaylar gerçekten belirleyici olabiliyor. Eee, bu önemli bir yere değindin. Eee, bir de bunun, eee, birazcık daha, eee, senin aslında o getirdiğin o patentle alakalı, birazcık daha alakalı bir yerine değinmek istiyorum. Eee, özellikle, eee, mesela dediğin gibi, mesela döner türevi, eee, yemekler, eee, farklı coğrafyalarda var dedik ama bunların, iii, ismi ve konsepti benzese de aslında aralarında bazı nüanslar olabiliyor. Eee, Alman dönerinde, hani, eee, şey, dönerinde olduğu gibi mesela sos gibi bir farklılık var. Sence, eee, kültürler, bu yemekleri kendi, eee, kimlikleriyle harmanlarken diyeyim, bu ufak tefek yapılan değişiklikler, eee, bu, eee, yeni bir yemek kültürünün inşasında, eee, sence nasıl bir rol oynuyor?
Evet. Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Hı hı. Ay, tabii ki öyle. Mesela, eee, Hatay mutfağına gittiğimizde bir içli köfte var, bir oruklu var. İçli köfte bildiğimiz, işte, elde açılan, eee, y aaa, elde açılan, içine kıyması konululan, elde kapatılan bir şey ama oruklu tepsiye o dış hamurunu, dış harcını tepsiye incecik serdiğin, kıymayı tepsinin içine serdiğin, üstüne yeniden incecik o dış, ııı, aaa, na nasıl derler harcıyla, köftesiyle kapattığın şey. Tat aynı, şekil farklı ama iki farklı yemek. E, bu bence bu kültürel miras, bir zenginlik. Muhtemelen bir kız çocuğu annesi yokken evde yapmayı denedi ve bu şekilde yaptı diye yorumluyorum onu.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Anladım. Katmanlı, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Aslında evet, bu senin, eee, eee, ilginç bir yorumun olmuş. Dediğin gibi, bazı şeyler el mahareti gerektirdiği için, eee, o şekilde yapmak zor olabiliyor. Aynı şekilde mesela, mantı örneklerinde de, eee, benzer şeyler var. Hani, eee, uçtan kaplayan kapanan mantılar var, bohça şeklinde kapanan mantıl eee, mantılar var. Bunlar gerçekten, eee, o yöre halkının belki de yaptığı ufak dokunuşlarla, eee, ay benzer lezzetleri farklı şekillerde aslında servis etmesinden kaynaklanıyor. Bu da aslında bir kültürel zenginlik, evet, senin de dediğin gibi, değil mi?
Evet. Hı hı. Ay, tabii. Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle öyle. Tabii, tabii. Eee, bunun dışında bir de bir göç hikâyesi yemeği aklıma yine geldi. Onu da bahsetmek isterim. Eee, şöyle Osmanlı dağıldıktan sonra birçok, ııı, Arap, ııı, halkı, ııı, Amerika'ya göç ediyorlar. Hatta böyle El Salvador'un, ııı, lideri Filistinlidir. Hatta böyle, eee, bu da gündem maddesi çok fazla bir şekilde olmuştur. Hatta böyle Brezilya sahillerinde, eee, "Turco" olarak ifade edilen, hani o zamanlar Osmanlı Türkleri ifade ettiği için Araplar da hani bu kimliğin altına giriyordu anladığım kadarıyla.
Seni dinliyorum. Hı hı. Hımm. Hı hı. Çok güzel bir bilgi. Evet. Anladım, "Turco" kimliğinin altına. Anladım.
Ay anladığım kadarıyla. Eee, "El Turco" olarak ifade edilen yerler var, eee, toplulukların olduğu yerler var. Mesela şey diye okumuştum, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum tabii ama şimdi Arap mutfağını şöyle bir gözünün önüne getirdiğinde baharat, acı ve karışıklık göz önündeyken, karışıklıktan kastım güzel bir ahenkten de bahsediyorum, aynı şekilde Meksika mutfağına, El Salvador mutfağına gittiğinde de bu lezzetleri, baharatların kullanıldığını aktif olarak görebilirsin. Evet, evet.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Gerçekten acılı genellikle. Bunun bir etkisi olduğunu mu, ııı, okudun acaba bir yerde?
Aynen, aynen. Şey yazıyordu. Bu, ııı, Güney Amerika'daki, Orta Amerika'daki mutfak kültürünün, eee, Osmanlı çöktüğü zamanda, dağıldığı zamanda kendi ülkelerinden, eee, gitmek durumunda kalan Arapların, eee, oluşturduğu bir kültürle olduğu söyleniyor. Hani, çünkü şöyle düşün, bir ülke yukarıya çıktığında Amerika her şey, eee, köfte, patatesken, eee, bir aşağı ülkeye iniyorsun, çok zengin bir mutfak. Ama mesela, ııı, Anadolu'ya geldiğinde öyle değil. Solunda Yunanistan'ın çok zengin bir mutfağı var. Kuzeyde Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın çok zengin bir mutfağı var. Güneyde Irak'ın, İran'ın. Çok keskin bir geçiş yok. Çünkü o göçle gelmemiş. Zaten hâlihazırda olan bir mutfak ama orada, böyle, çok keskin bir geçiş var.
Hı hı. Hı hı. Hımm, çok ilginç. Evet. Evet, gerçekten öyle. I hı. Evet, evet. Hı hı. Anladım, doğru söylüyorsun. Evet, eee, aslında çok, eee, ilginç bir yere değindin. Eee, uzun süreler aslında orada yaşayan, eee, toplumların, eee, aslında benzer mutfakları olmasını gerektiğinden bahsettin. Bu noktada da aslında Meksika mutfağındaki bu büyük farklılığın aslında biraz da göç etkisiyle, eee, oraya, eee, katılan, eee, veya oraya göç eden aslında Arapların ufak dokunuşlarıyla aslında Meksika mutfağının biraz daha baharatlı bir hâle gelmesiyle alakalı bir tezi okuduğundan bahsettin. Doğru mu anladım?
Evet, evet. Hı hı. Aynen. <chuckles> Evet, evet, çok doğru anladın. Bu arada sadece Meksika'yla sınırlandırmak istemiyorum. Orta Amerika ve Güney Amerika diye belirteyim.
Hımm, E El Salvador gibi de söylemiştin. Evet, evet, eee, gerçekten bu arada çok ilginç bir bilgiydi. Eee, bu tezi o ortaya atan, eee, kişi de bel belli ki çok derin bir araştırma da yapmış. Eee, ben teşekkür ediyorum aslında bu yaptığımız konuşma için. Çok bilgilendirici, çok fazla, eee, hikâyeler paylaştın benimle. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim gerçekten.
Hı hı. Ben de çok keyif aldım. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.
Bay bay.